Ma s nel corso del tempo, no, di ehm, di amicizia con questa persona e comunque hai parlato di 13 anni, non ti è mai capitato di essere tu a chiedere un favore a lei anche, mhmm, semplice, banale? Mai?
Sì. No. <chuckles> Mai, mai. Mai ma perché io purtroppo sono così di carattere, senso non non mi vabbè, sembrerà una cosa un po' da maniaci del controllo, non mi fido delle cose fatte dagli altri, non mi
Mai. Carattere, okay. Ho capito ma ma ci sarà stato un episodio, che ne so, anche un una piccolissima cosa, non lo so, anche Davvero
Ma forse di votare per me alle elezioni universitarie 20 anni fa.
Come?
Forse di votare per me alle elezioni universitarie 20 anni fa.
Ah, e anche quello può essere, cioè, ma ma ma mhmm, dico apposta dico un po', c ehm, cioè in 13 anni, mhmm, anche del dei piccoli gesti, no, cioè da vedere anche uno come s'a s'approccia, nel senso se
<chuckles> Sì, no, ma lei lì sempre disponibilissima. Tra l'altro, ehm, una persona veramente che nei ne nei rapporti umani, ehm, uhm, diciamo quasi quasi rasentava un pochino la la follia popolare, nel senso è una sempre presente, sempre ossessiva, ehm, ovunque, comunque, in ogni l luogo, 7000 messaggi, quindi proprio un personaggione.
Ah quindi mh. Quindi comunque niente. Poi magari è successo che si è sposata, quindi un poi, e vuoi o non vuoi, il rapporto in maniera naturale è cambiato, perché magari
Sì, io Ma lei si è sposata per sua stessa ammissione. Anche lì, ehm, io ho letto ehm, le ho le ho ho letto al suo matrimonio la la lettura; e anche lì lei si è sposata perché la sorella si era sposata l'anno prima e lei non poteva rimanere ehm, non poteva rimanere così, ehm, cioè rimanere senza fare niente, no, ehm, senza sposarsi. Senza sposarsi.
Mh-mh. Mh. Che senso scusa? Non ho non ho afferrato. Cioè perché l'ha fatto la sorella doveva fa' pure lei. <chuckles> Ah, oka
Sì, sì, sì, sì. Fa dice: "Non può essere, mia sorella si è già sposata e io no." E quindi lei e il mari il fidanzato si sposarono.
Ah. Ah, eh.